Ehm, allora, direi Sa Saturno è uno di quelli che ha gli anelli, giusto?
Sì, esatto.
Ecco, Saturno sicuramente mi mi affascinava. Poi, ecco, crescendo ho cominciato anche a
Sì.
Mhmm, insomma, ehm, durante l'estate, con un mio amico, vicino a casa, c'era questo parco, no, ehm, dove c'erano delle delle sdraio e quindi la sera ci mettevamo lì spesso, e e guardavamo alle stelle. Mh-mh.
Sì. Mh-mh. Sì, ad osservare il cielo. Sì, è bellissimo. Io ricordo quando, uhm, sono stata in montagna, e quindi 0 illuminazione artificiale, alzavo sempre gli occhi al cielo ed era veramente un tappeto di stelle o anche ne alle isole, dove praticamente su un'isola la luce è arrivata solo negli anni fine anni '80. <chuckles> Quindi, ehm, cioè camminavo sempre con gli occhi al cielo, col rischio di sbattere, però è veramente molto affascinante lo spazio e l'universo. E e ad esempio questa idea di voler colonizzare Marte, cosa ne pensi?
Mh-mh. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. È vero. Mh. Mh. <chuckles> Mh. È vero, è vero.